हुँ। देखिए, फ़र्क तो है क्योंकि जो अ, शहरों की स्थिति होती है, वो कई बार काफ़ी दुरुस्त होती है ज़्यादातर लोगों के पक्के मकान होते हैं। और उन्हें कीचड़ में चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मिट्टी में उतरने की नौबत भी नहीं आती तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाँव के लोग इससे बच के नहीं रह सकते और कई बार उनके पूँस के घर होते हैं या जो अ, टाइल्स के घर होते हैं, तो इस वज़ह से उनके घर में भी पानी घुस जाता है, पानी भर जाता है। और उनके जो आँगन होते हैं, वो कई बार मिट्टियों के होते हैं, तो वो कीचड़ से सन जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये अ, जो बरसात होता है, वो गाँव को ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये बात है कि उसी बरसात में कोई बहुत लोग अवसर ढूँढ़ लेते हैं, सब्जियाँ उगा देते हैं। कुछ महीने बाद वो अपने घर की उपज अ, की सब्जियों को खाते हैं। तो
हुँ, हुँ। जी, जी, जी। सही बात। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्क सही बात है। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। सही बात है सही बात है।
ये शहर और गाँव की स्थिति अलग-अलग हो सकती है बरसात में।
बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े ही अच्छे ढंग से आपने दोनों के बीच में जिस तरीके का फ़र्क महसूस होता है, वो बड़े ही अ, कम शब्दों में और बड़े ही सरल शब्दों में आपने बता दिया है। अच्छा देखिए अ, क्लाइमेट चेंज़ पर आपका क्या विचार है? देखिए, जिस तरीके से जो मॉनसून का पैटर्न है वो साल-दरसाल बदलता ही जा रहा है। कभी बहुत पानी बरसता है, कभी बरसता ही नहीं है। तो आपका क्या विचार है इसको लेकर के?
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ, देखिए ए पुराने समय में जब हमारे दादा-परदादा अ, जो कहते थे तो उनके अनुसार जो वातावरण होता था, जो मौसम होता था वो बहुत अनुकूल होते थे। वो कहते थे कि जो कुएँ हैं उसमें 4 हाथ की रस्सी लगती थी और पानी हम खींच लेते थे, और आज वही कुएँ 30 फीट के कुएँ में पानी नहीं देखने को मिलता। तो ये क्लाइमेट चेंज की वज़ह से जो मौसम में बदलाव आते जा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का एक ख़तरा बनता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये इंसानों द्वारा अ, फैलाई गई प्रदूषण और जो अ, ओजोन लेयर अ, के जो प्रभाव हैं बहुत सारे अ, एनवायरनमेंट जो कंसर्न है, वो इंसानों द्वारा भी किए गए हैं कि कल कारखाने और जो प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज़ में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है।
हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। <laughs> जी, जी, जी। सही बात है। पानी ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जी, जी। सही बात। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी।